อา พอจะเป็นไปได้ครับ ก็เดี๋ยวจะแบบไปโฟกัสหาอะไรทำแทนเนาะ แต่แบบผมกลัวถ้าทำงานมันเยอะ ๆ ไปเราจะเครียดแทนไหมอะครับ อันนี้ผมก็เคยเป็นนะช่วงก่อน คือแบบเราก็หมกมุ่นอยู่แต่กับงาน อะไรอย่างงี้ ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอ่อ กลัวจะกลับไปเป็นอย่างงั้นอีกอะครับ ก็มีช่วงประมาณปีที่ ห้า ปีที่ 6 เนี่ยครับ ที่เราแบบตั้งใจทำงาน ตอนนั้นแบบปัญหาในชีวิตอย่างอื่นก็เยอะด้วย ก็เลยแบบทำแต่งาน ทำแต่งาน แล้วมันไม่ค่อยดีกับสุขภาพจิตกับ สุ สุขภาพกายเลยอะครับ คุณจะพอมีหนทางอื่นไหมครับผม?
ค่ะ อืม ใช่ค่ะ <chuckles> ค่ะ ใช่ ใช่ อือฮึ ค่ะ อ อืม ค่ะ อา อืม ค่ะ อืม หรือจะหางานอดิเรกทำก็ได้นะคะ แล้วคุณ ไม่แน่ใจว่าคุณชอบทำอะไร หรือว่าออกไปเจอ คอมมิวนิตี ใหม่ ๆ อ่า คุณพอจะมีงานอดิเรกอะไรที่คุณชื่นชอบบ้างไหมคะ?
อืม ครับ อืม ครับ อืม จริง ๆ ผมเคยเล่นเทนนิสเนาะ พี่ผมก็เคยเล่นเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้แตะไม้นี่มานานแล้วครับ ไม่ได้เล่นมา โอ้โฮ ตั้งแต่พี่เสียเลยนั่นแหละครับผม อืม
อา ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ เข้าใจได้ ถ้าจะเปลี่ยนจากเทนนิส เป็น Squash ดีไหมคะ ก็คือตีคนเดียว เล่นคนเดียว อ่า <chuckles> จะได้ไม่ต้อง อ่า คิด <chuckles> ถึงคุณ ถึงพี่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ การที่เล่น Squash คนเดียวก็ ก็ทำได้เช่นกันค่ะ ไม่แน่ใจว่ามีวิธีอื่น เอ่อ มีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะ? ว่ายน้ำ ดำน้ำ ดูปะการัง
อืม ครับ <chuckles> ครับผม อืม อา ครับ อืม